Actually, isa lang yung nag naalala ko nito, eh. Parang, um, yun yung yung last moment namin kasama yung lola namin. So, ito na yung huling pagkakataon na kasama namin siyang lumabas. Hindi naman kas hindi naman yun yung huling araw, pero ito yung huling pagkakataon na kasama namin siyang lumabas. So, parang kumain kami sa isang fastfood restaurant yu yung bubuyog, ayon. So parang <chuckles> oo, so parang, um, may pagkakataon dun na naalala ko. Ah, wala naubusan kasi ako ng ano, eh, ng, ah, ng manok. Tapos, gusto ko sana yung burger steak nung kapatid ko. Kaso paborito niya rin yun. So parang hindi ko mahingi. Ta's yung lola ko napansin niya, napansin niya parang ano nanghihingi ako dun sa "Pahingi ako kahit konti lang." So, parang binigay niya, dalawa kasi ang ang pagkain kasi ng lola ko, isang spaghetti- 'di 'di siya nagkakanin, eh- isang spaghetti tapos may, eh, may ano siya may bo ano double patty siya na ay double burger steak siya. Yung parang
Mm. Hmm. Ah oo. <laughs> Oo. Mm. Oo, yung ganun. Oo, merong ka din.
Yung kanin niya binibigay niya na yun sa ta sa papa ko. Kasi yung papa ko medyo malakas sa kanin nung mga panahon na yun. So, parang kinakain niya lang burger steak lang talaga, 'tsaka spaghetti. Tas nakita niya akong nanghihingi dun sa kapatid ko. Eh, madamot yung kapatid ko, eh. <giggles> Pag yung bata naman talaga ganun, eh. Oo, kasi ganun naman talaga 'pag mga bata. Minsan nga nagtatalo kami sa harap ng kainan 'pagka ano, eh, 'pagka nanghihingi ako sa kaniya. Tas ano minsan naman na ma map ako mapagbigay talag
Mhm. <chuckles> Kasi nga favorite niya, oo. Hmm. Lalo na hindi naman pala kayo pare magkatulad ng pagkain, ganun talaga. Naalala ko yung kapatid ko, 'pag hindi ka na kami same. Tapos alam mo yun? Kanya-kanyang kain. Tapos, alam mo yun parang inaasar ka pa, oo.
Oo. Oo, nagdadamutan.